معاكِ حق فعلًا، كويس أوي. طيب قولي لي يعني هو الموضوع بيفرق لمّا أنتِ تبقى عندِك مسؤوليات كتير أو إن أنتِ مثلًا تبقي مسؤولة عن بيت كامل، عن إن أنتِ مثلًا ما يبقاش وراكِ أي حاجة؟
آه طبعًا، بجد آه، يعني أنا بجد أنا فاكرة قبل ما أتجوِّز أنا كنت عايشة مَلِكة <chuckles> بجد أنا كُلّ ما أفتكر كده اللي هو إزاي يا جماعة كده، إزاي الواحد يحُط نَفْسه في الموقف ده ليه، ليه؟ أيوه، إزاي أنت حوّلت من هنا لهنا يعني؟ لأ بجد أنا زمان كنت بارُوح أشتغل وأخلّص شُغلي 19:00، 20:00 أرَوَّح آكُل زي الباشا أقوم أحضّر الأكل، أخلّص أكل أحُطّهم في الحوض وأدخل أنام، أصحى أرُوح تاني شُغل، عادي ما فيش أي حاجة، ما فيش أي مسؤولية.
<laughs> أيوه. بجد آه، إزاي؟ إمم. عندِك وقت لنَفْسِك أو إن أنتِ مثلًا أنتِ نَفْسِك وخلاص، أنتِ عايشة مع نَفْسِك وشُغلِك وخلاص.
حرفيًا، حرفيًا، أنا ما كنتش بقى يعني حرفيًا أنا لو كنت عَمَلت حاجة مع ماما مثلًا كنت ممكن أعملها جمعة وسَبت بس، لكن خلال الأسبوع بقى لأ، ده أنا كنت عايشة لنَفْسي ويالّا نَفْسي، يعني اللي هو أنا باشتغل، أروّح، آكُل، أقعد معاهم شوية، أدخُل أوضتي بقى أريّح مع نَفْسي، عايزة أتفرّج على حاجة، عايزة أمسك الموبايل، عايزة أذاكر، عاي لو حاجات مثلًا كورس أو حاجة، لكن بقى جَوّ المسؤولية الكبيرة دي لا، لأ، الضغوطات بجد بتخلّي الواحد اللي هو لأ، يعني حتّى طريقة الانبساط أصلًا بعد الأيام اللي بيبقى فيها مسؤوليات كتير، أبسط الحاجات يعني أنتِ ح إن شاء الله يا رب والله جِبتِ شو يعني بتاعة ايس كريم صغيرة وأكلتيها قبل ما تنامي هتحسّي إن أنت عملتِ إنجاز. كان زمان بقى كنت باعمل حوار، آه، في فرق طبعًا. يعني زمان كنت لازم عشان أحس إن أنا بقى فصلت وبتاع لأ، ده أنا هاقوم بقى أعمل ما أعرفش إيه كيكة وأقوم أ أجيب ما أعرفش إيه، أكلُه وأجيب إيه وبتاع ونشغّل فيلم ونعمل فشار وبتاع، دلوقتي والله لو حد ادّاني كيكاية قبل ما أنام ويقول لي خُدي كُليها وروّقي على نَفْسِك. أقول لهم شكرًا يا جماعة والله كتّر خيركم.
آه. مفهوم، آه. آه. بجد؟ آه. مفهوم. إمم. <laughs> بجد! للدرجة دي؟!
آه كتّر خير أيوه طبعًا، المسؤوليات الكتيرة بتوتَّر جدًا وبتضغط أوي فعلًا ي
معاكِ حق. طَب أنتِ مثلًا ما فيش مرّه كده تطلُبي مثلًا من جوزِك أو حاجة، يبقى مسؤول مرّة مثلًا عن بنتِك يشيلها عنِّك شوية، بحيث إن أنتِ تلاقي وقت لنَفْسِك تعملي أي حاجة لنَفْسِك يعني في اليوم؟
بُصّي، لأ هاقول لِك على حاجة، هو أنا دلوقتي أصلًا بنتي بقِت بتنزل حضانة يعني الحمد لله، فخلاص هي بقى بتنزل الصبح، أ فأنا بارتاح بقى منها بتاع 6، 7 ساعات مثلًا في اليوم مثلًا عقبال ما بترجع لي مثلًا بيبقى مثلًا خلاص ضبّطت شوية حاجات، اشتغلت شوية، ريّحت حتى شوية، شربت كوباية القهوة سُخنة، يعني دي كان إنجاز بالنسبة لي طبعًا أول ما بدأِت تنزل الحضانة. آآ، فبدأت خلاص إن أنا ألاقي وقت لنَفْسي أصلًا، وهي مش موجودة يعني ولمّا بدأِت حتى تبقى موجودة، بدأت أبقى خ خلاص هي بقى ليها روتين معيّن بقِت بتنام في وقت معيّن مثلًا، فالموضوع بقى أخَفّ شوية يعني، نسبيًا الموضوع بقى أحسن كتير يعني.
إمم. حلو. مفهوم، آه. <laughs> أيوه. بالضبط آه. حلو جدًا. كنت لسّه هاسألِك هي أنتِ حاسة دلوقتي معاها وهي بتكبر في السِنّ إن مسؤولياتها بتقِلّ والَّا بتزيد؟

ناس كتير بقى مع زحمة الشُغل والحياة، بتحاول إن هي تعمل لنَفْسها روتين كده بحيث إن هي تفصل بقى عن الشُغل وعن الزحمة، وعن الضغوطات عشان ترتاح بقى بعد يوم طويل جدًا من الزحمة، وترجع بيتها بقى ترتاح وتعيش بقى من تاني. قولي لي بقى، أنتِ كده بعد يوم طويل معاكِ كده من الشُغل، بتعملي إيه عشان ترجعي لحياتِك الواقعية تاني وترتاحي؟
إمم. بُصّي، هاقول لِك، أنا بجد أكتر حاجة باحبّها إن أنا أفصل بيها خالص، إن أنا أدخُل أغيّر المِلاية بتاعة السرير وآخُد shower وب آه. وأرُش spray كده ومع ويعني splash على جسمي وsplash على الملاية تبقى نَفْس الريحة وأشغّل التكييف وأتغطّى بالكوفرتة وأشغّل مسل أنا كده مش عايزة أي حاجة، <laughs> أنا بُصّي كده خلاص.
إمم. إيه ده، بجد؟! حلو أوي. بجد تحسّي إن أنتِ فعلًا غيّرتِ في حياتِك أو بتبدئي من جديد.
روقان بقى، اللي هو ساعة كده في الهدوء، ساعة يا جماعة مش عايزة حد يطلُب منّي أي حاجة. وعايزة أقول لِك ممكن أكون أصلًا ما باعملش أي حاجة مثلًا ما مش مركِّزة مع المسلسل حتّى اللي شغّال، بس هي دي الساعة اللي بافصل فيها، اللي هو بامسك الموبايل، ما أعرفش إيه، الكلام ده كُلّه. فبجد دي اللحظة اللي هي بتبقى ال اللي خلاص بقى كل حاجة خلصِت، خلّصت كل اللي ورايا، خلّصت شُغل، خلّصت مث
إمم. آه. بتنسي بيها تعب كل اليوم، حتّى لو اليوم كان ضاغط ولو اليوم كان كان صعب جدًا عليكِ يعني؟
آه، بصراحة جدًا. يعني أنا من الناس فعلًا إن لمّا باحس إن أنا مضغوطة جدًا واليوم ده مثلًا آآ صعب أو تقيل، باقعُد أفتكر كده اللي هو إيه، شدّي حيلِك بس شوية وهنخلّص وهندخُل دلوقتي في التكييف ف تحت البتاع وما أعرفش إيه، هنشغّل ما أعرفش إيه قبل ما ننام وبتاع، باشجّع نَفْسي إن أنا أوصل للحظة دي، فاهمة؟ يعني أنا اللحظة دي بابقى حطّاها ف قُدّامي كده، عشان أخلّص أعرف أخلّص اليوم يعني.
إمم. كويس أوي. جميل. طيب قولي لي بقى يعني غير بقى اللي أنتِ مثلًا تدخُلي وتغيّري مِلاية السرير وتاخدي وقت معيّن لنَفْسِك يعني، بتحبّي تعملي مثلًا أكلة معيّنة، مشروب معيّن كده وأنت بتعملي الحاجات دي وأنتِ بتتفرّجي مثلًا على المسلسل بتاعِك؟
إمم.